Ya, aslında olabilir hakikaten, yani, bu bana mantıklı geldi. Senin de dediğin gibi hem hâlihazırda bu işime devam edeceğim, ekonomik olarak aslında bir kaygım olmayacak. Eee, vakit olduğunda da, eee, belki hobilerimle ilgili, eee, belki de kendi mesleğimle alakalı, eee, bir iş fırsatı bakabilirim. Eee, bulursam aslında onunla görüşüp, eee, yan haklarını, ekonomi olarak falan filan, eee, beni tatmin edecek mi? Eee, onu bir düşünebilirim. Belki de, hani, böyle, küçük küçük, ııı, vak vaktim olduğunda, eee, bu hobilerimle alakalı, ııı, bir staja gidebilirim, bir gönüllü iş yapabilirim. Doğru söylüyorsun. Bu seçeneği de değerlendirebilirim aslında.
Hı hı. Hı hı. Aslında, hani, senin kafanı boşaltması açısından çok güzel olur. Hani, iş olarak da görmeyebilirsin. Aslında, eee, bir tatil yapman da belki iyi gelebilir. Bazen çünkü işte gereksiz yere üst üste rutini yaşamak insanı boğabiliyor.
Evet!
Bu da ı seni birazcık belki açabilir. 1-2 günlük bir kaçamak, bir ama cep telefonlarını kapatıp tamamen kendine kaldığın bir zaman olabilir. Tamamen belki stres atacak bir ortam olabilir eğlenerek.
Anladım! Olabilir!
Eee, bunları da deneyebilirsin.
Deneyebilirim aslında doğru söylüyorsun. Yani bir süre de olsa, hani, bir 2 gün bile olsa şu işten bir uzaklaşmam bana iyi gelecek. Eee, o hakikaten ya, ben son, ııı, 6 aydır hiç tatil yapmadım bu arada. Eee, bunun sebebi bu da olabilir. Yani, eee, iyi bir yere değindin hakikaten. Eee, bu yüzden olabilir. Yani, şöyle bir tatil yapıp -senin de dediğin gibi <clears throat> işten hem bedenen hem de zihnen uzaklaşmak bana iyi gelebilir. Böyle, eee, o telefonu kapatıverirsin, hani, "Kapatmalısın." dedin ya. Onu d böyle, bir düşündüm ve o kadar iyi geldi ki bana. Yani o telefonu kapattığımda o işten gelen mail'leri görmemek, o, ııı, işten, yani, hakikaten fiziksel olarak da uzaklaşmak bana çok iyi gelecek. Ya, hiç düşünmemiştim bunu, doğru söylüyorsun. En iyisi ben, eee, eşimle de bir konuşayım bu konuyu. Hani, o da uygunsa, ııı, genellikle çünkü izinlerimizi aynı zamana denk getiremiyoruz. Iıı, bu yüzden de tatil yapamadım. Eee, belki de denk gelirse şöyle birazcık uzaklaşıp aslında kendimle kalmam, zihnimi birazcık berraklaştırmak, ııı, bana iyi gelebilir. Eee, evet, bu tavsiyene, eee, uyabilirim açıkçası.
O! Çok uzun süre. Hı hı. Hı hı. Bir de bir şeyi merak ettim açıkçası, ııı, işten sonra da mail'lerine bakıyor musun?

Hımm, anladım. Eee, yani, eee, şu an, eee, nasıl desem sana? Eee, böyle, eee, iş analisti, eee, aslında, eee, nasıl desem ya uzmanlık alanım değil. Eee, benim uzmanlık alanım eee, ben sağlık fizikçisiyim. Eee, radyasyonla ilgili, eee, uzmanlığım var ama şu an iş analistliği yapıyorum. Yani çok böyle hani alâkasız bir şey. Fizikle uzaktan yakından alâkası olmayan bir şey. Şimdi ben daha çok bilimle ilgili eğitim aldım, eee, ama, eee, bu noktada da onunla ilgili çalışamadım çok. Eee, yani ekonomik olarak beni tatmin etmiyordu, eee, ve çok da iş imkânı yoktu açıkçası. O yüzden bu alana kaydım biraz da. Eee, çünkü bu alanda daha çok iş imkânı vardı. Ekonomik olarak beni daha çok tatmin ediyordu. Eee, özellikle bu son çalıştığım iş, eee, beni, ımm, ekonomik olarak çok tatmin etmenin yanında yan hakları falan da çok iyiydi. Eee, o yüzden tercih ettim bunu. Eee, yani kısaca, eee, böyle bir süreç geçirdim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani maddi olarak insanın kendini güçlü tutması için ister istemez istemediği mesleklere de yöneliyor. Sonu sonuçta maddi rahatlık, eee, bir yerde kendini insanın daha rahat daha huzurlu hissedeceğini düşünüyor ama sanırım anladığım kadarıyla insanın, emm, böyle nasıl diyeyim ilgi alanından farklı bir yerde uzun süre durduğunda ister istemez bir, eee, tükenmişlik hissi oluyor. Sen de bunu yaşıyorsun gibi geldi.
Evet. Tabii ki. Yani olabilir dediğin gibi yani